Então, vou falar uma coisa que é até meio, hum, complexa, porque eu meio que busquei isso, né, mas, eh, qual que é qual que é o problema, assim, o meu dia ele tem ele tá sendo mu eu tô tô fazendo muita coisa, então tá mui tá muito sobrecarregado de coisa e e tem algumas coisas que eu não consigo, eh, me desvencilhar, por exemplo
É. Aham. Tá, me conta pra eu tentar te dar umas dicas, poder te ajudar um pouquinho.
Tá. Então, por exemplo, trabalho, eh, eu trabalho de casa, mas o que acontece, é o que dizem, né, ao invés de você, eh, trabalhar em casa, você dorme no seu trabalho, né. Então eu eu acabo trabalhando muito mais do que eu deveria, muito mais do que 8 horas, por exemplo, e e ultimamente, eu tô trabalhando de madrugada, porque, eh, eu tenho mais "tempo" de madrugada, entre entre aspas, assim, porque no restante do dia eu tenho que cuidar dos meus gatinhos, eu tenho que cuidar da minha cachorra, e a minha cachorra é um é um bicho de 50 quilos, super doce ela é gigante, ela é superfofa, super doce e tal, apesar que late bastante, mas mas ela ela precisa fazer exercício, porque como ela é muito grande, ela é jovem, ela ela
Uhum. Aham. Nossa, ela é grande. Ela tem que se mover, né.
ela tem que se mover. Então eu todos os dias eu tenho que sair pelo menos umas 2 horas com ela, eh
Nossa, isso todos os dias?
Todos os dias. A gente tem uma média de mais ou menos 10 quilômetros por dia. E
Nossa, vocês andam bastante.
A gente anda bastante. E, assim, eu eu tenho prazer em andar com ela, só que, veja, num num num dia de 24 horas, eh
Uhum. 2 horas pelo menos de caminhada, fora Claro.
Sagrado, sagrado. Então são 2 horas sagradas, aí você junta com mais 8 horas de trabalho, que eu acabo trabalhando mais do que 8 horas, trabalhando 10 horas, eh, e aí eu vou tirando de coisas que eu posso tirar de mim mesmo, por exemplo, eh, uma diversão, um filme, um prazer, tal, eu eu tiro, eu corto, sono
Aham. Por conta desse acúmulo de de de responsabilidades. <sniffs>
Exatamente, exatamente. Ó, aí eu corto o sono, ao invés de dormir 8 horas, eu durmo 6, eu durmo 5, então e aí eu não sei, eu eu n eh, eu tento sempre, né, seguir meio que uma uma ordem e tal, algum tipo de cronograma, começa bem, mas aí depois o trabalho aumenta, hã, acontecem coisas que eu preciso resolver na casa e
Aham. Tá. Assim mas, assim, o legal também é que você tem essa flexibilidade horária, né, que você me relatou, que daí você consegue, às vezes, trabalhar de manhã, eh, você ah, de madrugada também, você tem essa flexibilidade, por mais que não seja o o ideal
É. O ideal, né, <laughs> trabalhar de madrugada, mas né. <chuckles>
Eh, mas você consegue mas isso voc você comentou que você sacrifica muito suas horas de sono, né.
Sim, isso isso é uma coisa que me incomoda, porque, eh, eu já não não tenho mais 18 anos de idade, né, quando eu tinha 18 anos de idade, sim, né, você tem dorme 2 horas, vai trabalhar, depois sai à noite, volta, dorme mais 3 horas, tá tudo certo. Hoje em dia já não dá mais com isso, né, então
Aham. Claro. É, o que eu te recomendo, na verdade, ó, primeiro de tudo é tentar organizar a questão do do seu sono, né, pra ter uma qualidade de sono, porque, né, como você comentou, você não s não sei quantos anos você tem, mas talvez não seja mais tão jovem pra conseguir, eh, manter essa né, afinal, a gente necessita de um de um de um descanso diário, né. <sniffs> E vem cá, e a mas aí me conta, e aí você desce com a sua cachorra 2 horas
Uhum. É. Sim, isso é verdade. É, 2 horas é o mínimo, né, 2 horas é um dos um do uma das vezes que eu saio com ela, eu saio de 3 a 5 vezes por dia com ela e 1 das vezes é essa de 2 horas, as outras
Tá, e essas 2 essas outras esses outros passeios que você faz com ela duram quanto tempo, mais ou menos?
De 20, mais ou menos uns 20 minutos, porque é é d é dar uma voltinha aqui na rua, tal, mas desç eu eu não tenho elevador, então eu tenho que descer de escada, subir de escada, então isso tudo vai comendo tempo, né. Então e aí eu sei que parece, né, hum, estranho eu reclamar, porque eu adotei ela, eh, então eu quis adotar, então é meio que culpa minha, então não é bem uma reclamação.
É, bastante puxado. Claro, claro. Tá, mas e você não tem nenhuma p e você tem alguma pessoa que você pode dividir essas tarefas ou não?
Não, tem uma amiga minha que que é meio que a madrinha dela, assim, que, às vezes, ela me ajuda bastante. Mas mas não é sempre, né, porque ela também trabalha bastante, tem uns horários também muito malucos e tal. Mas sim, ela já já me ajudou bastante, então eu sou bastante grato, eh, a ela por isso, mas fatalmente fica nas minhas costas, né, e e e, assim, eu não abro mão desse tempo com com a minha cachorra, eh
Ah, tá. Entendi. Aham. Cla isso é muito bonito da sua parte, é admirável.
É, eu tenho né, eu eu eu posso não dormir nada, mas com ela eu tenho que sair, eu tenho que passear, eu tenho que brincar com ela, tal, eh, e o trabalho não tenho não tenho muito o que fazer também, né, porque s é uma outra responsabilidade. Por isso que eu acabo cortando de coisas minhas, né, eh, hum, prazer, ou não é nem prazer, é descanso mesmo, sabe, tipo, não é nem prazer, eh, ver um filme assim, é óbvio que eu eu gosto, mas, né, é mais pra descansar a mente, a cabeça, tal, porque
Claro. Entendi, e você vamos lá, você acorda me conta um pouquinho da sua rotina, só pra eu entender, pra tentar te dar algumas dicas, né, assim, pra entender exatamente como funciona, pra ver onde que a gente consegue trabalhar aí, se eu co posso te dar alguma dica pra te ajudar. <sniffs>
Tá. Então, o problema é e <laughs> é que a minha rotina não é muito rotina, né, tipo, ho hoje, por exemplo, eu acordei às 5h e aí porque eu tinha eu tinha trabalhado bastante no dia anterior e saído com a minha cachorra também, então eu acordei às 5h e era o tempo que eu tinha pra fazer exercício. Aí eu fui fazer exercício, fiz exercício por 1 hora e meia mais ou menos, 2 horas, eh, aí descansei um pouquinho e já comecei a trabalhar de novo, eh, saí com a minha cachorra, <chuckles> que é o tradicional do do que ela estava com preguiça, mas ela saiu, a gente deu uma voltinha, aí eu voltei e aí eu comecei a trabalhar. Então e agora eu tô aqui falando contigo. <chuckles> Então então é meio que que que isso, assim.
Aham. Aham. <laughs> Tá, e pela tarde você trabalha?
Aí pela tarde eu trabalho, aí mais ou menos lá pelas, hã, <clicks tongue> pelas 18h ou 19h mais ou menos umas 18h porque tá frio, umas 18h eu saio com com ela de novo, ah, não, minto, ah, lá por lá pelas 15h ou 16h eu desço de novo com ela, dou uma voltinha com ela, volto, aí trabalho mais um pouco, aí pelas 18h, 19h, ela já me pede, porque ela já sabe que tem que passear, aí eu já saio 2 horas com ela, aí volto, continuo trabalhando, <laughs> e e É, eu tô sa basicamente eu trabalho, saio com ela e durmo, né, o que é meio meio chato mesmo.
<laughs> <sniffs> Olha, eh eh, p pelo que você me relatou, sua sua rotina, ela parece bastante <sniffs> ocupada mesmo, bem bem imp a beirando quase a um caos.
É. É bem intensa, né. <chuckles>
Mas, assim, eh, tenta estabelecer horas, tenta <clicks tongue> eh, claro, porque a sua cachorra é isso, é quando ela tem vontade de fazer xixi, mas você sabe mais ou menos, né, porque ela tem uma necessidade mínima, mas você sabe mas tenta estabelecer uma rotina de horários, você eh, e e e eu acho que isso, a questão do sono, você tem que priorizar isso um pouco, porque é isso, chega um momento que o corpo ele esgota, né, ele não aguenta, ele vai ele vai entrando em parafuso, vai vai <sniffs> Então, assim, tenta trabalhar com essa questão da da da rotina, da hora, né, ao menos estabelecer: "Ó, de tal hora a tal hora eu vou sentar, vou trabalhar, nesse período eu vou descer com a minha cachorra", eh, você me comentou também que você tem 2 gatinhos, né.
Sei, hum. Hã. Hã. Sim, sim, tenho 2 gatin assim, eles não dão tanto trabalho, eles dão o trabalho normal. É.
Claro. É, gato é mais fácil, né, gato é é é tranquilo de, eh, trocar, botar uma comidinha
E Exato. É mais limpar limpar a caixinha, né, dar comida, tal, os gatos realmente eles não precisam precisam de carinho, lógico e tal, mas aí eu posso fazer carinho enquanto eu tô trabalhando, porque eles ficam sempre junto Não, eles não não não têm que passear, tal, eu posso fazer ao mesmo tempo. O problema da minha cachorra, não é bem problema, pelo amor de Deus, mas assim, o o lance da minha cachorra é que eu preciso me dedicar a ela full time quando eu quando eu estou com ela, não dá pra: "Ah, estou trabalhando e fazendo carinho com ela", até faço isso, mas eu preciso brincar com ela, eu preciso sair com ela e tal. O que eu faço é ouvir podcast, tentar me informar, ver as notícias do dia, me divertir entre entre a
Isso, eles não demandam tempo, né, igual cachorro. Claro. Olha, interessan isso que eu ia te comentar, eu ia falar, porque nesse momento, claro, são 2 horas que você passeia com ela e não rola uma interação com ela diretamente nessas 2 horas, vocês estão passeando, né, andando.
Não, rola, rola, porque a gente vai pra uma praça e eu tenho que brincar com ela, eu puxo, eu faço carinho, eu corro com ela, coisas assim, então a interaç quando eu saio com ela, a interação é grande com ela, né, eh
Não, sim, eu entendi. Mas assim, eu ia te recomendar a, sei lá, às vezes, quando enquanto vocês tiverem andando, tentar, eh, coisas que te deem prazer nesse meio tempo, escutar uma música
Aham. Sim, sim, é, i i isso isso é bacana.
eh, escutar um podcast ou até mesmo um livro que é como diz, audiolivro, exatamente, alguma coisa pra conseguir ter esses momentos de um mínimo de qualidade, de prazer, né, pra ter um pouco de retorno.
Iss Audiolivro, né. Isso é legal também. Sim, claro.
Pode pra não ser só tudo uma carga, uma sobrecarga, e responsabilidade, eh, tentar fazer esses te esses momentos um pouco mais leves, né.
É, sim, hum, assim, quando eu passeio com ela, é é bem prazeroso, é bem legal, eu acho que o a minha o meu maior problema é trabalho, sabe, que tá um tá um pouco meio bagunçado, eu acabo trabalhando demais e ganhando de menos, lógico, e <chuckles> e mas é, pois é, a gente nunca ganha o que a gente merece, e e a questão do sono também, que eu tô tá tá um pouco picado, eu durmo um pouquinho, aí eu trabalho, aí eu durmo aí eu dou uma descansada pra poder trabalhar, sabe. Mas também, assim, é é porque agora tá assim, não é sempre que tá assim, sabe, então, talvez, talvez vá piorar também, né, lógico, <chuckles> mas mas eu acho o que eu eu acho que é interessante isso que você falou de tentar meio que organizar um pouco mais o o dia, eh, eu eu eu
Uhum. <laughs> A lei da vida. Entendi. <laughs> Eh, porque assim, baseado numa rotina, você consegue saber exatamente os períodos que você vai ter que trabalhar, saber os períodos que você vai ter que se descer com a sua cachorra, então assim, estabelecer horários para o trabalho e principalmente estabelecer horários para o sono, né.
Sim. Sim. Sim, é é, e eu acho que o sono, você tem razão, assim, eh, você tem razão em tudo, claro, mas eu acho que no sono, é é o que m mais me pega, porque s eu eu acabo ficando cansado pra fazer o restante das coisas do dia. E aí, né, fica, tudo fica mais difícil, né, fica mais complicado, hã, e pra falar a verdade u uma das partes mais prazerosas do meu dia é sair com a minha cachorra, dá trabalho, tem hora que eu falo: "Ai, caramba, eu tenho que sair com ela", mas aí, quando eu saio, eu já vejo que é realmente muito, muito gostoso tá com ela, tal, e eu faço meu cardio também, né, então são 10 km todo dia. Então, mas eu acho que eu vou eu eu acho que eu vou seguir os seus conselhos sobre dormir um pouco melhor e tentar organizar mais o trabalho, que faz sentido. Ajudou, sim.
Aham. Claro. Ai, que bacana. Aham. Olha, eu espero ter ajudado, viu, foi um prazer conversar com você.
Foi um prazer também, a gente se fala depois, então, até mais.
Até a próxima, tchau, tchau.